なるほど。うーん。いや、それじゃあ、もう、全然もたないですよね、そんなの。
うーん。 そうですね、やりたいと思わないですね。その方と一緒に JA 行ったんですけど、もう、ほんっとにおじいちゃん、おばあちゃんばっかりでしたよ。
うんうん。 はい。 ああ、なるほど。
うーん、10年後は、皆さん、さようならかもしれないです。
うーん。いな
ホントに。そういうレベルのおじいちゃん、おばあちゃんがたくさんいましたね。
あん、と。そう。じゃあ、その人が本当に亡くなあの、の農家辞めちゃったらもう、何食べるっていうはなだけの話になってきて
はい。 いや、そうなんですよね。あの、やっぱり息子さんも、あの
うーん。